<chuckles>
ก็คือถ้าเกิดผมพูดให้เห็นภาพ ก็คือสมัยก่อนอะ ข้าวมันไก่มันก็จะมีข้าว มีไก่ ไก่แบบประมาณหนึ่งโปะ จะโปะ โปะข้าว ใช่ไหมครับ มีแตงกวาประมาณ 3 อัน มีเลือด มีกึ๋น มีน้ำซุปที่มีโครงไก่ อา อันนี้สมัยก่อนนะครับ ในราคา ฿50 อาจจะได้เยอะกว่านี้ด้วย แต่ตอนนี้ครับคุณ ฿50 ถ้ากินในเมืองอะ คุณจะได้แค่ข้าว
ค่ะ ค่ะ
ไก่ ป ประมาณสัก 3-4 แผ่น ตีแบบบาง ๆ โปะลงในข้าว มีแตงกวา 3 อัน มีน้ำซุปที่จืดมาก ๆ เลยอะ แทบจะแบบเหมือนไม่มีโครงอะไรไปแบบ ไปคลุกด้วยเลย ประมาณนี้เลยคุณ อือ
โอ้ ทำไมยิ่งคุณพูดเรารู้สึกว่า มันยิ่งหดหู่ลงเรื่อย ๆ เรื่อย ๆ เรามองว่าการเมืองตรงเนี้ย
ทันไหมครับ? ทันตอนที่ข้าวมันไก่มัน มันมีเลือด มีกึ๋น มี มีตับให้เราอะ ทันไหมตอนนั้นน่ะ? เออ <chuckles>
ใช่ค่ะ โอ้ ทันค่ะ ทัน เรามองว่า เออ แบบสมัยนิ สมัยนี้มันก็แบบอยู่ยากลำบากเนาะ แล้วมันก็เหมาะกับความฝันคุณตอนนี้ด้วย เราก็ เออ แอบเห็นด้วย อันนี้ลงเลือกตั้งเมื่อไรคะเนี่ย?
อา โอเคอยู่ อา ครับ อา ครับ โอ้ ถ้า ถ้ามีโอกาสอะ จะอยาก ก็อยากจะลงอยู่ครับผม อืม แต่ไม่รู้ว่าจะสด สู้กับคน ล คนชนชั้นเก่าได้ไหม?
อืม
อา ครับผม
โอ้โฮ ถ้า ค่ะ ถ้าบอกตามตรงคือแบบค่อนข้างจะยากเนาะ เพราะว่าเขาเหมือนฝังรากลึกเอาไว้ เหมือนแบบแผ่รากสาขาไปหมดแล้วอะค่ะ
ใช่ ใช่ ใช่ อย่างคุณยังรู้สึกว่ายากเลย ใช่ครับผม ผมอาจจะไม่ได้อยู่ในแผ่นดินนี้ก็ได้ถ้าเกิดผมสู้กับเขา <chuckles> อาจจะไปอยู่ในคลอง คลองใดสักคลองหนึ่ง หรือว่าแบบป่าใน ป่า ป่าใดสักป่าหนึ่ง อะไรประมาณนี้ ครับคุณ อา <chuckles>
อืม <chuckles> อันนี้จริงมากเลยค่ะ อันนี้เราขอแชร์ในส่วนของงานในฝันของเรานะคะ ถ้าเป็นงานในฝันที่มันไม่ได้สนใจในส่วนของเรื่องเงินเดือนที่มันเข้ามาอะ แอลแอบอยากจะมีเลนส์ร้านหนังสือเล็ก ๆ ของเราอยู่อะนะคะ สำหรับคนที่เขาแบบรักการอ่าน แล้วก็อาจจะเป็นคนรุ่นเก่าก็ได้ค่ะ เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เขาเริ่มที่จะอ่านเป็น Ebook กันมากขึ้นน่ะค่ะ ส่วนที่มันเป็นแบบ Gen เดียวกับเรา หรือว่าคนรุ่นเก่า ๆ ตรงเนี้ย เขาจะชอบอ่านหนังสือที่มันเป็นกระดาษ เราก็เลยแบบอยากจะเปิด แล้วก็สร้างที่เป็นร้านหนังสือตรงนี้เอาไว้นะคะ สำหรับคนที่เขารักการอ่านโดยเฉพาะเลย เราจะได้แบบรู้สึกว่าได้พูดคุยกับเขา ใช่ ๆ เราชอบอะไรที่แบบมันคลาสสิก ๆ น่ะค่ะ บางทีอะไรที่มันแบบว่าทันสมัยเกินไปอะ เราก็รู้สึกว่ามัน มันสบายเกินไปหรือเปล่า?
อา ครับ ได้เลยครับผม อืม ครับ อา ครับ อ๋อ ใช่ ๆ ครับ อา ใช่ครับ อ๋อ เออ ๆ มันคลาสสิกดีครับแบบนี้ อืม ครับ อา ครับ